Ừ, tại vì mình nghĩ là do hồi nhỏ mình còn con nít mà, ờ, miễn là được mặt đầm công chúa hay cái gì mà lấp la lấp lánh hay là hột bẹt, hột cườm, nơ tua gì là quá đẹp rồi, đâu cần biết là nó kiểu dáng có hợp ch mình hay không đâu, đúng hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi đó, miễn á là đồ đó mới là khoái rồi ha, phần lớn á ha, tự mua đồ một cái, mặc dù á là tự được lựa nè, hợp với mình nè, có thể là mình ưng nè, nhưng mà cũng áp lực quá à, hông có còn cảm giác vui như hồi nhỏ nữa á, bạn có cảm thấy vậy hông?
Đúng rồi, chính xác. Ừm, ờ. Đúng rồi, với lại, à ừm, có mình cũng có cảm thấy như vậy á. Có chắc tại vì khi mà tụi mình lớn rồi á, hồi xưa á thì, ờ, 1 năm á chỉ cho được 1 cái bộ đồ mới thôi, giống như là Tết mới được mẹ dắt đi may hay là mẹ mình hồi xưa là móc đầm, áo đầm cho mình luôn á, mẹ mình móc từ cái băng đô cho tới cái áo đầm, đó, cho nên là 1 năm mới có 1 bộ đồ, cho nên mình quý, đúng hông?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ôi, mẹ của bạn khéo tay quá vậy!
Ừm hưm, đã lắm, mẹ mình khéo tay, đúng rồi.
Ừm. Lúc nãy á bạn nói á là bạn ghen tị với mình là tại tìm vì tìm được thợ may vừa ý, đúng hông? Nhưng mà mình nghĩ á là đồ của mẹ làm cho mình á, mình nghĩ là sẽ có nhiều giá trị hơn nữa.
Đúng rồi, ờ, nhưng mà mẹ mình chỉ móc cho mình cái áo đầm với băng đô hồi mình còn nhỏ thôi. Mẹ mình may lúc, ơ, mình còn nhỏ đó, rồi sau này cái mình lớn rồi mẹ mình hông có may cho mình nữa, tại vì, à, gọi là, sao ta, khi mà mình đi học á, tụi mình, à, có những cái, ơ, phong cách thời trang khác, những cái khẩu vị thời trang, sở thích nó khác với hồi xưa á. Cái là mẹ mình, gọi như là, một cái thế hệ khác, đúng hông? Cho nên là hông có, ờ, hông có may đúng ý của mình cho nên ý là mẹ mình cũng hông phải là thợ may chuyên nghiệp á, cho nên mẹ mình cũng hông có may nữa, vậy đó. Cộng
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Chỉ vì là thích may cho bạn thôi, đúng hông? Có thích móc len cho bạn thôi, đúng hông? À, đúng rồi ha, tụi mình á, ờ, cái tuổi còn nhỏ á thì làm gì cũng thích mua cái gì cũng ưng hết á, nhưng mà tới tuổi dậy thì cái là rồi xong.
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác khi mà mình còn nhỏ mẹ mình ừm. Chính xác luôn á.
Bắt đầu là có gu rồi, là hả ba mẹ mua cái gì là hổng ưng nữa rồi, đúng là hả mỗi con người qua mỗi độ tuổi á là khác nhau ha? Bạn, bạn có kỷ niệm nào mà đáng nhớ khi mà tự mua món đồ mình thích hông?
Ừm hừm. Đúng rồi.